えっと支えになった人とか、コミュニティーは何かありますか？
はい。 そうですね、私、結構ほんとにあのラッキーで、行くところ行くところで、もう色んな人に支えて頂いたり、ま、人であったり、そのコミュニティーであったりっていうのを支えられて、なんか今まで来たんですね。
ええ。 ああ、そうなんですね。なんか行くところ行くところっていうことなんですが、なんかあの職場だったり、こう、転居したりだったりとか、どういう形であの色んなコミュニティとか、いろんな人に出会ったんですか？
うーん。 はい。 うん。 はい。 はい。あの私20年以上前に、あの日本を出て、アメリカに来たんですね。
ええ。 はい。
で、あの、まあ、結婚があの、結婚まあ、夫がアメリカ人なので、まあそれで、まあアメリカに住むことになったんですけど。あの職場とか、あとは、まあ子育ての場ど場だと、その、まあ保育園子供の保育園とか、あの子供のそのアクティビティのね、ああいうスポーツのああいうお稽古事とか、もうね、色んな人にね、ほんとに支えてもらって、なんか右も左も分からないところ、なんとかかんとかこう20年、あの別の国でやってこれたっていうのはありますね。
ええ。 はい。 ん、ええ。 ええ。 ええ。 ああ。 20年っていうと、かなり長いなっていう風に感じますけど、では、あの、その、アメリカに行かれて、色々、職場だったり、その、お子様の色々な、あの、コミュニティーですね、とかは、ま、あの、例えば、あの、会社だったら日系企業で日本の人がたくさんいたとか、なんか、あの、そんな感じの日本人がたくさんいる環境ですか？それとも全くアメリカの人が多かったんですかね？
はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 うーん。 ん、え。 あの、もう、全く私最初っから、あの、日本語とかが関係ないところに飛び込んでいったんですね。今から考えると結構勇気のだんなんか、結構無謀なことをしたなとは思うんですけど。
ああ、そうなんですか。
あのうん、てんいん、ま、あの、日本語を喋らない、ま、アメリカの人の中で、その、仕事を一番最初に、あの、20年前に仕事した時に、あの、ほんとにね、この、ま、上司の人とか同僚の人に、ものすごく、助けてもらったんですね。
ええ。 はあ、ん。 はえ。
っていうのも、あの、空港のね、その、色んな、あの、カウンターの業務とか、あと、ああいうランプとかの、あの、こう業務を行ってる、その、オフィスで、あの、働いてたんですね。で、その、オペレーションの、その、運営オフィスみたいなところで働いてて、もともと私、あの、そ、ま、チケッティングカウンターとか、その辺で働けたらいいなと思ってたんです。あの、ま、2か国語喋る、英語と、ま、日本語喋るからっていうので。で、ま、なんか、テスト簡単なテストみたいなのがあって。で、あの、いや、あの、そそっちの方じゃなくて、空港の業務じゃなくて、オフィスの業務はできるかって聞かれたんですね。
ええ。 ええ。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 ああ、オフィスの業務っていうと、ま、でも、オフィスでも色々あるかと思うんですが、なんか、経験したことがあるような、例えば、なんか、経理だったら経理はやったことあるとか、なんか、あの、経験済みのお仕事の種類だったんですかね？
はい。 はい。 うん。 いや、あのね、元々、あの、日本にいる時は、なんか、こう、プロジェクトのコーディネーターとか、そういうことをやってたんですね、大学出てから。で、ま、だから、一応オフィスの仕事ですよね、ま、普通に、その、パソコン使えますとか、その、ま、マイクロソフトのね、ああいう、ま、アプリケーションが使えますとか、ま、そうい感じだったんですけど、あの、ま、でも、電話を取ったりとか、あとは、ま、色んなほんとにその、オペレーションを行ってるとこなんで、色んな雑多な、こう、業務が出てくるわけですよ、なんか。で、ま、その、さっきおっしゃったような、ちょっとした経理のとか、あとは給与計算とか、色んな色んな業務があるんですけど、ま、マルチでできる人が欲しかったみたいで
ああ、はい。 ええええ。 うーん。 ええええ。 ええ。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 は、ああ、はい。
で、じゃあ、まあ、でもその時ってすごくひ仕事が欲しかったし、あの、何でもやりますっていう感じだったんですよ。
ええ。 あ、へえ、そうだったんですね。素晴らしいですね。なんかその外国人ばかりの職場に飛び込むっていうのもかなり勇気がいることかなって思うんですが、その言われたこと、自分が心づもりであの、ややるだろうと思っていた、その、お仕事ではなく、違う仕事を言われた時に、まあ、やってみますっていう風に言えたっていうのは、なんか凄いですね。
うん。 はい。 うんうん。 うん。 はい。 はい。 うん。 いや、あの、だけど、まあ、なんかたぶんね、あの、なんかこう怖いもの知らずっていうか、あんまりこう色んなことが分かってなかったから、できたと、飛び込んでいけたと思うんですよ。
ああ、逆にね、それが良かったのかもしれないですね。
そう。 たぶんそうだと思うんですね。で、やっぱりその、向こうも、まあ、この人は日本から来たばっかりで、その、アメリカの企業でも働いたことがないし、で、例えばその、言葉だってそんなに流暢なわけじゃないし、ていうのも分かった上で、なぜか採用してくださったんですね。
へえん。 ええ。 ええ。 ええ。
うん。
ま、でも採用する側っていうのは、プロなので、ま、この人ならできるんじゃないかな、っていうのが多分感じられたんですよね。
まあ、ね。 何だったんでしょうね。ただ、あの、ま、私がどうこうっていうより、その人たちのサポートが、ものすごく素晴らしかったんですよ。
あ、そうなんですか。へえ。
そう。で、何かとこう、上手く色んなことを見抜いてくれて。で、例えばその電話とかなんて、むちゃくちゃ難しいんですよね、やっぱりその
ええ。 そうでしょうね。うーん。
うん、他言語でげんその電話を取るとか、ま、その全くまだ、会社のその様子も分かってないのに、いきなりその、取引先の人から、何かのその、支払いの問い合わせとか
ええ。 ああ。
から結構いろんな種類の、その電話の受け答えとか、こっちからかけなきゃいけないとか、いっぱいあったんですよ。
は、あ。どうでしたか、それも入られて、それを始められた時っていうの、ま、かなり大変っていうもう混乱もあっただろうし、いろいろ苦労されましたか？
で、だけうんうん。はい。 うん。 はい。 あ、あのね、やっぱりでも、出来ないこととかで、落ち込んだりとか。あとはなんかこう、ま、覚えたことを家に帰ってから、その、夫にちょっと相談したりとか。
うん。 いえ、ええ。
うん、で、あとは、まあ、あの、女性の方2人ね、同僚の人にいたんですけど。も、この人達がもう、素晴らしく親切な人達で
ええ。 あ、あ、そうだったんですか。へえ。どんな風に、サポートしてくださったんですかね？
とほほ。 うん。 あの、例えばその電話の取り方のロールプレイみたいなのをしてくださったりとか。
へえ、あ、もう凄いですね。そこからやってくださるってことは、まるでなんか研修のような感じだったんですかね。
うん。 そう。 ほんとそうなんです。ほんとそうなんです。だから、あの、普通に考えたら、アメリカで生まれ育って、アメリカで仕事をして経験がある人を雇った方がもうすぐ即戦力になってくれるし、いいはずなんですけど、そういうチャンスをそこの職場は私に与えてくれたんですね。
うんうん。 ええ。 うん。 へえ、すごいですね。なんかやっぱりあの、そう手間暇はかかるし、その人達のお仕事もその時間に割くわけだから、すごいことだなって思うんですが、でも、あれですかね、それだけやっぱり日本人っていうのがちょっとやっぱり几帳面っていうか、まあちょっとあのしっかりやってくれるだろう、責任感があるんじゃないかとか、なんかそういうことまで考えて、お仕事をそうさせてくださったんですかね？
でしょう？ ふんふん。 そう。 そうなんです。 うん。 ああ。 うん。 ねえ、何何がその違うかったのかよく分からないんですけど、未だに。でも、なんとなくその、いや「あなたならやってくれる」とか「あなたなら出来ると思った」っていうなんか結構そのなん何て言うのかな、ざっくりとした
ええ。 ええ。
理由で、で、だだからこそ結構その期待に応えなきゃ、応えなきゃっていうのは、結構あったんですよね。もちろん言葉が違うから、で、しかも、その日本でいくらね、その英語義務教育で勉強したとか、大学行って勉強したって言っても、まあ結局使え全然使えなかったし
ああ。あ。 う、うん。 ええ。 ええ。 は、あ。
うんうん、で、だから、すうん、だからね、すうん、はい。
そうですか。でも、あのそのかなりご苦労もあったかと思うんですが、そのお仕事はもうずっとそのサポートもあって、続けられたんですか？
はい。 はい。 えっとね、それから、私、夫の仕事の都合で、もう全然違う州に引っ越すことになったんですよ。
ああ、そっかあ。ええ。
そうなんです。で、だから、もう辞めなきゃいけなくって、辞めたんですけど。もう、ほんとにね、あの、あそあのあの経験が無かったら、今の、その私っていうのもその仕事をする上で、アメリカで仕事をしていく上でなかったと思うんですよね。
ええ。 はい。 ええ、へ。 るほどね。やっぱその方達にとっては、あのまあ、教えるのはちょっと大変だけれども、あの教えて慣れてくれれば、この方と一緒に仕事できるしっていう、そういうなんかあの期待っていうか、多分、あのその方達にとっても、あの仲間としてやってきたい人だったんですよね、ご自身が。だからちょっと、がっかり かもしれないですね、その時は。
うん。 はい。 うん、うん。 はい。 うーん。 うん。 いやあ。 いや、だからあの「いや、実は引っ越すんだ」ってゆった時に、で、ただもうほんとに感謝しか無かったんですね。う、うーん。でうーん、辞めて20年経っても、まだ何かこうこう折に触れて、ちょっとこう連絡をしたりはするんですけれど、近況報告したりとか。
ええ。 ああ。そうですか。 ええ。 ええ。 うーん。
うーん、だからね、なんかもう、こう支えになった人とかコミュニティーってなった時に、もう必ずやっぱり行き着くのはこの人達ってか、ああの会社の人達なんですよね。
ええ、それで？ ええ。 あ、そうなんですね。なんかあの、日本で例えば外資系の会社っていっぱいありますけど、ちょっと、ま、ドライだったりとか、入ってすぐなんかもう仕事始めるぐらいの、それぐらいのもうスキルを要求されたりとか、なんか結構効率重視で、なんかあの日本の企業とはちょっと違うなってイメージもあるんですが、なんかその本場って言いますかね、アメリカでアメリカのその純粋な企業で、そのアメリカの人達に囲まれてお仕事した時に、そういうなんか経験をされたっていうのは凄い貴重ですよね。
うん。 はい。 うん。 はあ。 うん。 そう。 うん。 はい。 うん。はい。 あ、でもほんとおっしゃる通り、そのなんかね、日本にあるその外資系の会社とかっていうと、すごくなんかカットアンドドライな感じで、ね、ほんとになんかもう即戦力ですぐに仕事をやってくださいみたいな、なんかこう、すごい、ね、イメージがあるんですけど。たまたまその私が、ま、最初にその採用して頂いたところっていうのは
ええ。 ええ。 うーん。 ええ。
あ、そういうね、あの今から思うと、そのビジネスのそのやり方とか、そのマインドセットみたいなのは多分、やっぱりアメリカのやり方だったと思うんですけど。やっぱりそこにいた人ですよね。人がやっぱりうん、私はほんとにだからその人達がいてくれて凄くラッキーだと思いましたね。
はい。 あ、なるほどね。 あっ、そうですよね。もう採用の時から、あの、採用してくださるにあたり、他にも何か候補者がいったかもしれないんだけれども、あの、敢えて、その、日本人の、あの、ご自身のことを雇ってくださり、そして入ったら入ったで、かなり念入りにサポートして下さり、なんか優しさというか、なんか凄いあの、助けてあげようっていう、その協力の気持ちが伝わってきますね、お話聞いてると。
うん。 はい。 うーん。 うん。 そう。 そう。 うん。 あ、ホントにそうなんです。だからあの、まあ、その、仕事だけじゃなくても、例えばその休みの日とかにも、あの、今日、ま、ね、ちっちゃい子供がいらっしゃったので、で、私もその時ちっちゃい子供がいてたので、あの、どこどこの公園でに行くんだけど、一緒に行かない？とか
ええ。 ええ。 はあ。
けっもうあの、来たばっかりで全然友達もいなかったっていうのも知ってたから。そういうので、子供もこう含めて、なんかちょっとどっか行かない？とか。
ええええ。 ええ。
そう、で、なんかお昼の時間とかも、まあ、全然その、なんて言うのかな、食べるところとか、どういう風にお昼を取ってるのとかも、全然最初は分からなかったんですよね。
ええ。 あ、うん。
そう、で、だけど、そういうとこで今こういう所が流行ってるから、一緒に行こうとか、なんかこういう所ではこういうのをオーダーするんだよとかって色々教えてくれはったんですよね、その人達が。うんうんうん。あ、ほんとに、ほんと嬉しかったですね。
うーん。 ええ、嬉しいですね。 へえ。ま、でも、え、なかなかその方達が親切な方だったとしても、例えば、その新しく入られた方が、ちょっと一緒に仕事しづらいなとか、もうすごく慣れてる、言葉ももうめちゃめちゃ流暢で堪能な方だったとしても、なんか一緒に仕事する上でちょっと違うなと思ったら、そこまで親切な感じは受けなかったかもしれないので、やっぱりなんか化学反応というか、お互い、ま、う国籍は違っても、ちょっと人間と人間なので、そう感じるなんかビビビと来るものもあったんでしょうね。
もうほんとに親切な人、うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 うん、うん。 うん。 うん。 あ はい、はい。 あ、多分でもほんとそうだと思います。なんかこう上手く、その、ね、その輪の中に入れてもらえたっていうか、こうなんま、ね、全然国も違うし、言葉も違うけれども、ま、何かこうパチッとお互いに、なんかこう、ななんかね、上手くいくような要素があったんでしょうね、きっとね。
ええ。 ええ、そうでしょうね。なんかあの、外国の話ですけど、凄く興味深い話、今日聞かせて頂いて、どうもありがとうございます。
うんうん。 いや、聞いていただいてどうもありがとうございました。もういつもこのお話を思い出して、「あ、良かった」って思うんです。ほんとありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。